Alam mo ano, kumbaga parang meron akong mga goals, yes. Yung yung long term goal ko kasi ay, ah, ma-monetize yung ano ko, um, social media ko. Kasi I'm a dancer 'no. So parang, ah, nag-a-upload ako ng mga dance videos, dance covers, ganyan. Tapos gusto ko sanang ano, meron ding vlog, kasi syempre, um, iba pa rin naman yung vlog, eh. Hindi mo naman basta ma-mo-monetize yung mga sayaw-sayaw lang. So, um, yung gusto ko sana is ma maayos ko kung alin nga ba yung mga uunahin sa pag-a-upload, ganyan. Kasi medyo nahirapan ako, naninibago ako, kasi, ah, millenial ako 'no, hindi ako Gen Z. Ultimong pag-upload lang ng ano ng picture, kahit sa story hindi ko pa magawa, parang hindi ko alam kung ano 'yong humahadlang sa'kin, 'tas litong-lito na ako kasi halimbawa pag TikTok ano, um, by 8:30 yun yung prime na ano maraming makaka-view, so upload ako. Eh, may mga time na parang nakakaligtaan ko, dahil syempre busy ganyan or na na nalipasan ayun. So parang, um kailangan ko ng consistency ayan and then along with TikTok, yung YouTube ko naman 'yon 'yong kasi talaga nag-go-grow so 'yon 'yong may potential, eh, kailangan ah 1,000 subscribers tapos 4,000 watching hours, ayun. So pa'no ko ba mababalanse, kasi ano, eh, may event nung Sunday, hindi ko naman din na-upload, eh, Wednesday na ngayon. So, um, nahirapan ako kung ano 'yong aking uunahin, upload muna syempre, so gagawa kong content, 'di meron na, 'tas i-u-upload ko, tapos next kailangan ma-edit ko 'di ba, 'tas 'yong vlogging pa nahihirapan ako. So, ano kaya 'yong magandang ano gawin, para mabalanse kung alin nga ba 'yong urgent at saka para ma-meet ko 'yong pangmatagalang layunin?
Mhm. Okey. Mhm. Mm. So, content creator ka/dancer tama?
Yes!
Okey, talaga namang madami kang pinagkaka aabalahan so, like, ah, iyon nga nabanggit mo. So madami talaga. Um, matanong ko lang ano, ano ba yung mga urgent task, ang madalas na kumakain ng oras mo ngayon?
Mhm. Mm. Well actually, ano, kumbaga, gusto ko sana kasing ihiwalay kasi may time naman din ako para dito pero sige, gawin natin yung kabuuang ano 'no buhay ko daily. So, mayroon akong trabaho na flexi naman, na pwede ko siyang i ilagay kung kailan ko gusto pero lately, ah, nagagawa ko siya ng umaga hanggang tanghali. Tapos unti ng hapon o pwede ko rin i-adjust ng pa-gabi hanggang hanggang ano ang 12 or 2 ganyan. Pero nakakaano ako, ah, nakakaidlip naman kasi ako in between so, normal pa yung aking ano tulog. Ngayon, um, well 'di pala ngayon kahapon ayun so, na naayos ko naman ano actually, nakumpleto ko yung mga task ganyan tapos, around mga 9 nakapag-gym ako. So, bago ako mag-lift nakapagsayaw ako. 'Di ko pa lang siya na-record kasi ang hirap naman kasi nung sayaw so, 'di ko pa siya na-record pero nakapag-practice ako. And then iyon nakapag-lift naman ako ng ganyan tapos uwi na ako ng 10 ayan nag-work din lang ng kaunti para maubos yung task and then ayun, tulog. So, ah, wala pa ako ma upload kasi nga 'di ba kakaano ko lang kaka-practice ko pa lang so, ang next na gagawin ko, eh, i-re-record ko na yung dance video na iyon. Um, iyon ganon yung pattern, ah, kumbaga parang mm.
Mhm. Mm. Oo. So, talagang oo hands-on ka talaga 'no. Ah, lalo na sa pagiging ay, oo sa content creating, ganyan. So, yung mga ano mo, so yung mga dances ganyan, mga most model dancer ka, ah, iyon yung ina-upload mo iyon yung mga content mo sa social media?
Ah, very active, yes. Mm. Yes. Kaya lang meron akong mga ano, parang ano ba, nag-expire na mga content. So example, yung mga travel ko ganiyan, um, parang mga 5 years na yung nakalipas, 'di ko pa na-upload. So, puwede pa rin naman kaya lang medyo throwback. Eh, ang concern ko din, oh, ito, ha, urgent, important deadline. Sige, ang nangyari sa'kin, nangyayari sa'kin ito, ha, oh, pag-usapan muna natin yung weekend. So gano'n yung ano 'no, daily. So, may idea ka na. So, gawin naman natin yung recent, so recent is Sunday 'no. So, nag ano ako, oh, perform. Oh, 'yan na-upload ko na sa YouTube, yes, oh, achievement, na-upload agad, pero hindi ako nakapag-upload nung pansarili ko, like usually clips, ilalagay ko sa TikTok ko, edi sinayaw ko nung part na yun, and then, ah, meron din akong ano, kumbaga parang selfie. Eh, eh, wednesday na, so parang, sabi ko puwede ko parang i-upload ng highlights by next ano uli, next Sunday, o kaya kung ngayon, edi sige gawin ko. So, parang, ayun nahirapan ako. Kumbaga parang ang nagagawa ko na lang talaga, eh, yung sa TikTok na ako, dance ganiyan, kasi hobby ko na 'yon, so parang i-a-upload mo na lang, pero yung ano, long term na para ma-monetization na vlogging, kunyari vlog ng ano, pumunta ako do'n, oh, ito yung ginawa ko, kahit gano'n lang, hindi ko siya ma-edit, ayun.
Mm. Ah, okey. Mhm. Mm. Mhm. Ah, okey. So, sa dami ng nagagawa mo ngayon, ah, parang hindi mo na talaga nababantayan yung, ah, 'yon nga, pag-upload sa pag-monetize ng mga pera ganiyan, ng mga vlogs mo. Ah, ano ba, matanong ko lang, ha, ngayon ba may mga sistema ka ba ngayon na parang pina-prioritize ganiyan, sa schedule mo? O ikaw yung, ah, go with the flow lang?
Mm. Ah, yun yung gusto kong mabago sa'kin ano. So, pero ano naman, kung prioritize, eh, pwede ko namang ano, may i either may i-give up ako o kaya naman ano, kumbaga parang," Oh, it's edit day, ganyan." Hindi ko alam bakit ba hindi ko na aano. Dati nagawa ko yun kaya lang parang ano kasi, eh, sa TikTok parang to get known ano, hindi naman sa sobrang popular. Hindi ko naman masyadong ano, gusto ko lang talaga ma monetize. So, parang karagdagan na, bonus na kung popular man o ganyan. Sa mahirap 'yong ganong buhay, 'yong mga ano, 'di ba? Ayokong lamunin ako ng sistema na nang-pa-prank sa YouTube, 'di ba? 'Yong mga ganun, mag-co-collab ako sa mga pretend, pretend. Ayoko pa naman. Ako pa naman sobra akong authentic, ayoko na scripted, ayan. So, 'yon ano sa mm. So, <laughs> sa palagay mo, do'n sa aking daily routine, eh, saan ko isisingit diyan 'yong editing lalo na kung 8 ay TikTok naman 8:30, oo, hiwalay 'yon. Hiwalay 'yong long term na ano, 'yong long form video sa YouTube. So, kailan ko kaya puwedeng isingit 'yon?
Mhm. Totoo. Oo. M Hoy! Ah, maganda yun, ah, mm. Mm. Okey. So, talagang, ah, may schedule ka na, may oras ka na. May ginawa ka na, ah, sa maghapon, ayan. Oo. Sa isang linggo fully pack ka, ganyan? Hindi ka nag-se-set ng isang araw para sa editing, ganyan?
Mm. 'Yon nga, eh. Oh, sige, oo. Pag-usapan naman natin 'no, 'yong buong Linggo. So, um, weekends ano? So, weekends kasi puwede pa rin akong kasi freelance, eh. So, puwede pa rin akong kumuha ng mga task, pero natutunan ko sa kapatid ko na may mga time na igi-give-up ka talaga. So, 'yon 'yong nangyari sa akin dahil nga siyempre o ano, performance o so, siyempre medyo i-give-up ko muna 'yong ano, 'yong freelance task kasi basta kumuha ka lang ng task, eh. Ikaw naman 'yong ano, ikaw naman 'yong bahala. So, walang problema do'n. Ah, medyo manghihinayang ka lang, ayun. So, um, ayun, okey lang naman dahil hindi mo naman lalahatin, kumbaga ilang oras lang naman 'yon. So, ah, weekend oh, 'eto no'ng weekend ha, pag-usapan natin. So, no'ng nang weekend, Sabado, ah, may pupuntahan sana ako kaya lang hindi natuloy kasi may imi-meet ako kaya lang hindi pala siya ano, puwede. So, nag-BGC na lang. Oo, nag-BGC na lang ako, namili ako ng para sa Noche Buena. So, may mga errands, errands din kasi ako, pero pa ano-ano lang siya, parang once a week, gano'n, bili ng groceries. So, 'yon 'di ginawa ko na 'yon tapos, ah, umuwi na ako. So, ano yung na sacrifice dun? So, yung task, yung, ah, dance at saka gym. Pero hindi naman talaga ano siya, kumbaga parang siyempre alangan namang yun lang yung gagawin ko, di ba? So, siyempre may may iba't iba pa tayong ano, ganap sa buhay. And then Sunday, ayan. So, kasi performance day. So, um, uuwi muna ako kasi Maynila yun, eh, tapos probinsiya ako. So, work from home, um mhm.
Mhm. Mhm. Oo. Totoo, ayan. Available, okey. Ay wow! Mhm. Mm. Okey, mm. Mm. Mhm. Alam mo oo. Bilib ako sa'yo, ah, kasi ang dam nagiging active ka talaga. Active ka sa sa lahat ba ng social medias nag-a-upload ka ng mga videos, ganyan? Wow! So, talagang active ka, ah, sa social media, ganyan, ah, sa pag-da-dance, ayan. So, talagang kahanga-hanga na alam mo 'yon, wala kang nasasayang na time. Talagang, ah, nagiging ano ka din, nagiging, ah, kumbaga sa mga content mo, gusto mo din maging authentic. Ah, malaking bagay yun kasi yun yung hinahanap ng mga tao ngayon, alam mo yun. Ah, actually, common na problema na 'to lalo na kapag maraming responsibilities yung, ah, hirap na balansehin 'yong mga task, ganyan. Lalo na 'yong mga long term goals. At tsaka din madalas, ah, nauna talaga 'yong mga urgent kasi sila talaga 'yong, ah, kailangang-kailangan talaga. Pero hindi naman ibig sabihin no'n na hindi mahalaga ha, 'yong mga, ah, long term goals, oo. Yan, ah, ang isang helpful na mindset ay hindi, ah, kailangan na piliin ang isa, 'yan. Alam mo kahit maliit na progless progress lang sa long term goals. Alam mo yung kahit ano lang, hindi mo naman kailangan na isang upuan lang 'yong pag-edit. Ah, oh. Kasi puwedeng unti-unti, ganyan. Lalo na madami kang ginagawa, ayan. Lalo na sa pag-monetize, ganyan nga 'pag stress mo sa paggawa ng content. Hindi naman kailangan madaliin 'yong, ah, pag-edit ganyan, pag-upload. Kasi minsan kapag, ah, lalo na kapag na-hook-up 'yong mga tao sa in-upload mo, 'di ba kapag matagal siya talagang inaabangan. So, kapag nag-upload ka, talagang madaming views, 'di ba?
Sige. Mm, yes. Mm. Mm. Yes. Mm. Mm. Napapabayaan na, oo. Yes. Tip, oo. Hmm. Mhm, oo. Sabagay, alam mo napaisip ako 'no. Maraming salamat. Kasi, ah, nakaka-boost ng, ah, confidence at tsaka parang, ah, may nakaka-appreciate ng aking ginagawa. Kasi minsan pag ano, masyado ka ng occupied parang feeling mo, "Hala, wala na akong na-achieve." ayan. Pero dahil nabanggit mo, meron naman pala akong mga winning ano, pieces sa aking buhay, ayan. So dahil nabanggit mo na ano 'no, yung parang hindi naman kailangang over sa isang araw na mag-e-edit ka the whole time, ganyan, so naalala ko nga pala, minsan pag naghihintay ako, nag-e-edit-edit lang din ako. Kumbaga parang siguro yung ano, yung momentum, yung pag-start. Alam mo, ito ha, napansin ko din, so medyo iba na rin, kahit ngayon sa dancing ko, eh. Sabi ko, ang kailangan kasi talaga ay maging consistent, sabi nga ng AI, eh, nag-consult din ako, maging present. So siguro sa editing, ah, pwede kong syang i-apply baka naman masyado akong ano, yung perfectionist, di naman din hindi na din gano'n ka ano, pero baka yun ang humahadlang din sa 'kin, kaya parang feeling ko hindi maganda, pero maganda naman pala. Tapos oo, ta's ang OA ko namang mag-edit, baka naman mamaya ang haba-haba hindi naman kailangan.
Mhm. Totoo. Mm, totoo. Hmm. Posible din, oo. Ah, nagiging hard ka sa sarili mo. Ayan, so tandaan mo, okey lang minsan na raw talaga. Minsan may ma 'yong perfect 'yon 'yong madaming view pa, 'yong hindi perfect, ayan. Maraming salamat, ah.
Mm. Yes. Okey.